تفتكر إيه هي الأسباب والعوامل اللي ممكن تخلّيك تهمل صحّتك، رغم إنّك أنت عارف بأهميتها وعارف إن ما فيش حاجة في الدنيا تعوّضك عنها؟
والله هو ممكن مثلًا إن أنت تكون آآ مشغول بحياتك المهنية وده ممكن يأثّر عليك تأثير سلبي، إن أنت لازم تدَخّل أي نشاط بَدَني موجود في حياتك اليومية ده من وجهة نظري. آآ وبرضه ممكن الواحد برضه أحيانًا بيمُر بفترة صعبة، فممكن مثلًا <tsk> مالوش ناس يتمرَّن، آآ مش عارف يعمل أي حاجة من الحاجات دي، مش عارف مثلًا إن هو إيه، <tsk> هو عامةً مش مش قادر يعمل مجهود بَدَني بسبب موضوع معيّن بيفكّر فيه في ص في ص في مُخّه يعني. آآ فده بيترتَّب عليه عوامل تانية، زي إن هو ي يفضل قاعد خَمْلان وطبعًا ده بيؤدّي عامةً إلى أمراض كتيرة جدًا يعني قُدّام. <sniffs> بس أنت مثلًا شايف إيه اللي ممكن حد اللي ممكن حد يعمله عشان يحسِّن من الموضوع ده، أو إن هو يسحب نَفْسه لفكرة إن هو أنا عايز أنزل أتمرَّن لأ أنا إيه، عايز حاجة تحفِّزني، أنت شايف إيه ده بقى اللي ممكن يمشي إزاي؟
اهم. بُص يا سيدي، أول حاجة آآ أنا شايف إن صحتنا م يعني في حاجات كتيرة جدًا الواحد ممكن يعتمد عليها علشان يعني ما يسيبش نفسه للعوامل اللي هي ممكن تخلّيه إن هو آآ صحته تقع منه رغم إن هو عارف أهمية هذه الصحة. زي أول حاجة مثلًا التغذية الصحية السليمة. إحنا كثيرًا من الأحيان بنبقى عارفين بالأطعمة المضرة، ولكن نظرًا للظروف ال اللي بتبقى بنمر بيها سواء اجتماعيًا أو نظرًا لظروف الوقت وسرعة ال اليوم لمّا بيخلص، تلاقينا ممكن بناكل حاجات سريعة أو بناكل أكلات آآ غير صحية لمجرد إن إحنا بس اسمنا بناكل، وطبعًا ده بيكون ليه انعكاسات سلبية جدًا على صحتنا، وده عامل مُهم جدًا يعني، آآ عامل مُهم جدًا يخلّينا نهمل في صحتنا. آآ بالإضافة طبعًا إلى إن إحنا مثلًا ممكن نكون بننسى نشرب مَيَّه كتير ودي حاجة مُهمة للغاية للغاية للغاية، وإذا استمرت على المدى الطويل بيكون ليها تداعيات مش كويسة.
إمم.
آآ وطبعًا ال ال التأثير الإهمال دوّة على الصحة وعلى حياتنا اليومية وعلى الناس اللي حوالينا ده موضوع كبير.
آه جدًا، وخصوصًا برضه إن هو أنت مثلًا دلوقتي بتاكل أكل مش كويس مثلًا ولنقول مثلًا البرجر مثلًا. البرجر طبعًا بيكون فيه سُعرات كتير، آآ زيوت كتير. فأنت مثلًا لمّا بتيجي بتاكل حاجة زي دي كل يوم، كوليسترول بقى على يعني وطبعًا fats أو دهون كتير ف وك كمية قليلة جدًا من البروتين أو الكربوهيدرات يعني. فطبعًا ده بيأدي إلى نقص كبير جدًا في موارد التغذية الأساسية، وخصوصًا إن أنت بتدخّل جسمك يعني شبه سموم. يعني باحسها كده برضه هو آه ما فيش مانع إن إحنا مثلًا ممكن ك مرّة كُل فين وحين والآخر يعني إن إحنا ناكل أكل من من ال الوجبات السريعة يعني. بس مش بالكمية اللي الواحد ممكن يهمل بيها نفسه عشان يهمل صحة جسمه، ده طبعًا ع بيشكل خطر كبير جدًا، جدًا، جدًا، جدًا، جدًا. وساعتها كنت بافكر بقى اللي هو يعني أنت ممكن مثلًا تكون شايف إيه، انعكاس ده في حياة واحد شخص يومي مثلًا كان بيتمرن وبعد كده مرّة واحدة بقى ابتدا ياكل أكل كتير من برّه، دهون كتير، <tsk> الحاجات دي. أنت بقى مثلًا بتشوف مثلًا ده ممكن يكون عائد على إيه أو رايح في أنهي سكة بالنسبة للي رايح لسوق التغذية؟
يعني اهم. آمم، آآ، طبعًا يعني زي ما حضرتك قُلت كده آآ يعني كل ده بيبقى راجع إن الواحد بي بي يعني بيستسهل وبياكُل حاجات سريعة وبالتالي بتكون مُضرّة وبتأثّر على صحّته وخصوصًا بتأثّر كمان على الناس اللي حواليه. من خلال آآ يومك، لإن آآ، أ أ الحاجة المهمة اللي الواحد فينا لازم يفكّر فيها هي صحّته البدنية، والصحّة البدنية بتبدأ بالصحّة الغذائية، وبعدين مرورًا بقى بالرياضة، يعني هو الواحد لو بيحافظ على آآ قَدْر معيّن من الرياضة اليومية، حتّى وإن كانت الرياضة دي رياضة المشي اللي هي يعني أبسط الرياضات أو بعض التمارين المنزلية، ده هيخلّيه آآ يعني يحافظ على صحّته، وم لازم الواحد يكون عنده حافز والحافز هنا م يعني هو إن إن ال الصحّة لمّا بتتأثّر ما بترجعش زي ما كانت، فبالتالي الحافز إن الواحد يحافظ على صحّته، فالواحد طول ما هو بيلعب رياضة، طول ما هو بياكُل أكل صحّي، بيشرب مَيّة كتير، آآ طول ما هو بيحافظ على جسمه وبيحافظ على كل حاجة بتدخُل في جسمه
إمم. إمم. إمم.
وبيفكّر كويس جدًا إيه هي الحاجات اللي تدخُل في جسمه وهز إزاي هتفيده أو إزاي هتضرّه، آآ فبالتالي ده هيكون الحافز ليه إن هو دايمًا يفكّر في صحّته، فما ي ما يلجأش إن هو يدخُل في حاجات من شأنها إن هي تدمّر صحّته ال البدنية أو صحّته حتّى النفسية كمان، لإن طبعًا ده هيأثّر عليه وعلى البيئة اللي هو عايش فيها وعلى المحيطين بيه مش على نَفْسه فقط لا غير، والَّا إيه رأيك؟
أنا أؤيّدك جدًا في الكلام ده طبعًا، يعني طبعًا الرياضة عامةً باحس إن هي برضه بجانب بقى الجانب البَدَني، أنت عامةً ممكن تعمل يعني تنزل مثلًا ولنقول مثلًا النادي الرياضي، بتتعامل مع ناس في الحتّة اللي أنت فيها، سواء إن أنت مثلًا في الصالة، سواء في التمرين السباحة، تمرين الكورة، أنت بتتعامل مع ناس بتشاركك نَفْس العقلية في نَفْس الح بتعمل نَفْس الحاجة اللي أنت بتعملها بالضبط، بالمللي، ما فيش فيها أي اختلاف كُلّه بيعمل نَفْس النشاط بتاعك هو، هو. فده بيدّيك يعني زي طاقة إيجابية إن أنت تكمِّل مع الناس دي خصوصًا إن أنتم كُلّكم بتشاركوا هدف واحد وهو إن أنتم تحافظوا على صحّتكم أو إن أنتم مثلًا تحاولوا تطلعوا، لو هي مثلًا رياضة جماعية، تبانوا بشكل كويس قُدّام الجماهير أو قُدّام المُدرِّب أو، أو. فده بيشكِّل مبدئيًا عامل إيجابي بالنسبة ليك أنت كبني آدم بت بتمارس نشاط رياضي. طبعًا زي ما أنت قُلت برضه في الحياة الاجتماعية عمومًا سواء مثلًا في البيت أو مع الأصدقاء أو كده، ده برضه بي بيحسِّن من ده خصوصًا إن الرياضة باحس إن هي بت يعني بتدّي الإنسان طاقة إيجابية بتخلّيه يعني يفرَّغ الضغط ال اللي موجود عنده، فده بيدّينا إحساس آآ رهيب جدًا. وده ب بيحسّسني بي بيدّيني لنقطة تانية اللي هو يعني ممكن مثلًا تفتكر إيه اللي يحفّز الشخص عشان يبتدي مثلًا يكتر من الأنشطة دي كل يوم سواء على ال س سواء هو شخص رياضي أو حتّى شخص عادي ما بينزلش أو ما بيعملش أي حاجة من الحاجات دي؟
طبعًا. طبعًا. إمم. طبعًا. آآ يعني آآ أبسط حافز هو إنه يكون بيشوف إن هو عنده لياقة بدنية وعنده آآ قدرة آآ ذهنية صافية أكتر من الأول نتيجة إن هو بيطلّع الطاقة السلبية من خلال المجهود البدني اللي بيبذله. فبالتالي ده بينعكس على أدائه وعلى يومه، فده أكبر حافز ليه غير إن هو بيدّي له كمية نشاط أكبر من الأول وبتخلّي عنده قدرة على تحمّل الضغوط والصعوبات أكتر وأكتر، كل دي حوافز من شأنها إن هي تدفعنا جميعًا يعني حتى إن إحنا نمارس الرياضة، وتدفعنا إن إحنا نحافظ على الطعام الصحي اللي إحنا بناكله، وننتقيه بعناية، ونفكّر كويس جدًا إحنا بناكل إيه، وناكله إزاي وبأي كميات وفي أي أوقات، وبنشرب إيه وما نشربش إيه. كل الحاجات دي من شأنها إن هي تؤثّر وبشكل كبير جدًا.
إمم. إمم.
آآ أنت عندك مثلًا برضه ال ب بمناسبة ال ال الحاجات اللي بتتشرب يعني، تحس برضه إن يعني في حاجات ممكن برضه تكون بتدعي إن هي بتدّيك طاقة آآ تحت مسمى آآ مشروب الطاقة الفلاني اللي بيّديك طاقة معيّنة وده بيدّيك caffeine وما إلى ذلك. و حاجات ممكن تكون مفيدة بالنسبة ل لنشاطك أنت كشخص، يعني فما بالك فعلًا بيبقى فيها طاقة بتدّيك طاقة بيبقى فيها Carbohydrates كتير بحيث إن أنت تكون مركِّز أو caffeine كتير بس ده ممكن يكون له عوائد سلبية خصوصًا على ضربات القلب أو القلب عمومًا لأن الكمية العالية من الcaffeine قد تسبب آآ ضرر بشكل أو بآخر على البني آدم، وده باحس إن هو يعني من منتشر بفكرة سلبية للأسف بين الشباب وممكن على المدى البعيد بيهدر صحتهُم يعني، أنت ممكن مثلًا تحت مُسمى مشروب الطاقة ده تلاقي واحد بيشرب مشروب طاقة. وهو بيشربه بدون ما يعمل أي مجهود بدني، ف فأنا بصراحة باحس إن ده ب ب بيهمل من صحته جدًا جدًا واللي هو لازم يعني ي يستغل ال الطاقة اللي خدها من المشروب في حاجة تانية أسرع. مش اللي هو لمجرد لأ، أنا عايز أقعد أذاكر. لأ، أنت لازم تتحرك برضه. والّا أنت شايف إيه في الموضوع ده؟
إمم. إمم. لا، طبعًا أنت معاك حق، خصوصًا كمان لمّا كمان تكون البيئة اللي أنت عايش فيها آآ يعني بتأثّر عليك في حاجة زي كده، يعني لمّا تكون أنت عايش في وسط ناس هُم بيهتموا بصحتهم وبتغذيتهم الصحية غير لمّا تكون عايش في وسط ناس الfast food بالنسبة لهم هو الأساس أو المشروبات السريعة هي الأساس، فبالتالي حتى لو أنت مش يعني حابب الكلام ده بس أنت بطبيعة البيئة اللي أنت بتكون عايش فيها ده بيأثّر عليك بإنّك أنت يخلّيك تنجرف لهذه الأشياء. آآ حتى وإن كان دوّة عكس ما تُريد، ولكن هو ده الوضع اللي أنت بتكون فيه إن أنت بتتأثّر بالبيئة المحيطة بيك، وطبعًا ده بيأثّر بشكل سلبي على صحتك سواءً النفسية أو العضوية نتيجة إنك أنت ما بيكونش قُدامك اختيارات كثيرة أو بيكون قُدامك إن هو دوّة ال المتداول أو المُباح عند اللي حواليك ودي الحاجة الرئيسية اللي هُم بيعتمدوا عليها أو بيرتكزوا فيها بالنسبة للأكل أو للشُرب الخاص بيهم.
طبعًا. إمم. طَب أنت مثلًا ممكن تحس إن في ناس آآ ممكن تتأثّر بشكل شخصي في حياتها اليومية أو تؤثّر بالإيجاب بشكل آخَر، لإن أنا مثلًا باحس إن هو م مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي باشوف إن في آآ ناس بتطلع على ال الوسائل التواصل الاجتماعي بتدّي نصايح تدريبية للشباب آآ سواء في التدريب أو في التغذية إزاي بيعملوا الحركات دي صح، إزاي بيعملوا ال التمارين بشكل معيّن بالشكل الصحيح والفعّال اللي يودّيهم للمستوى اللي هم محتاجينه
إمم. تمام. اهم. آه. أها.
و آآ مثلًا نصائح عن التغذية، <tsk> فأنت مثلًا بتشوف إيه اللي ممكن نضيفه بحيث إن هو ممكن يشجّع الشباب أكتر أو عامةً مش الشباب الكهول أو ال الفئة من معيّنة من الناس إن هم يمارسوا الرياضة حتّى ولو بشكل بسيط من اليوم، يعني حتّى لو مثلًا نُص ساعة في اليوم مثلًا. أنت مثلًا شايف إيه اللي ممكن يتعمل عشان الناس دي تبتدي تفكّر لأ، أنا لازم أتمرّن كل يوم؟
إمم. والله أنت النهارده لو جيت تحسبها وتشوف أنت النهاردة مثلًا تَنَفُّسك عامل إزاي ولمّا تلعب رياضة التَنَفُّس بتاعك هيبقى عامل إزاي. نوعية الأكل بتاعك اللي بتاكله لمّا تنظر إليه إيه المفيد اللي فيه وإيه اللي مش مفيد، هتفهم إن أنت جسمك ده مش مُجرّد ماكنة بتدّيها أي حاجة وخلاص لأ، هتلاقي إن الجسم بيتفاعل وبيتأثّر بكل حاجة بتدّيها له. يعني لو بتدّي له حاجة فيها قِيَم غذائية، فأنت هتستفيد من غير ما تتضر وهتشبع، ولكن لو ادّيت له حاجة بمُجرّد بس إن أنت تُلبّي حاجة الجوع وممكن تكون مش مفيدة، أنت مش هتشبع وفي نَفْس الوقت مش هتستفيد، فده أ أكبر حافز بالعقل كده وبالمنطق يخلّيك إنّك أنت تفكّر آآ في إنّك أنت تختار ال آآ الأكل بتاعك وتنتقيه وتختار الرياضة كمان اللي بتمارسها وتبقى فاهم كويس إن على الجهة الأخرى إذا أنت مش هتختار الحاجات دي، هييجي عليك وقت وهتبقى مُجبّر إنّك أنت تلجأ للأطباء وللأدوية وللعلاجات و وبرضه هتبقى مضطر ترجع تمارس الرياضة آآ نتيجة إنّك أنت أهملت في صحّتك وأضرّتها وما كنتش بت بتاخُد بالك من إنّك أنت لازم تعمل حساب لوقت زي دوّة أو ليوم زي ده، والَّا إيه رأيك؟
مضبوط. طبعًا، طبعًا، أتّفِق معاك بشكل كبير خصوصًا إن الجملة الدارجة اللي ما بيننا في في الشعب يعني آآ، "الوقاية خيرٌ من العلاج." دي كده، كده جملة لا يختلِف عليها اتنين يعني، ف فطبعًا مع تقدُّم السِّن طبعًا الواحد دلوقتي في شبابه يعني بيحاول يخلّي باله من صحّته لأن برضه الصحّة مش يعني، لمّا بتيجي نكبَر برضه الصحّة بتقِل تدريجيا سواء آآ، يعني ربّنا يعافينا يعني، بس أنا باتكلّم في فكرة إن هو الواحد ما ما لم يتبقى له الكثير من العُمر حتى ي يستغِلّ صحِّته بالشكل الأمثل، سواء في الرياضة، سواء في إن هو ياكل أكْل ياكل بانتظام، ياكل أكل صحّي، آآ يركّز على نفْسه آآ، في ناس ممكن مثلًا بتاخُد الموضوع ده بنيّة اللي هو لأ، أنا عايز آآ أنا عايز أبني جسمي وعايز إن أنا أبقى م مفتول العضلات بش ده سبب غير مُبرَّر لا يعلمه إلا الله يعني، ولكن م أ يعني أنا مثلًا في ناس ممكن تحِب ده وأنا عن نفْسي، أنا ما باحبّوش ولكن تحترِم فيه فكرة إن هو بيواظب على جسمه، بيحافظ على صحّته، <tsk> م م ملتزِم إلتزام كامل بجسمه، ده فعلًا بيورّيك قد إيه الصحّة مهمّة في حياة الإنسان حتى لو أنت ناوي على هدف معيّن يخُصّك أنت، في يعني مثلًا زي رياضة كمال الأجسام.
اهم. صحيح. اهم. أيوه. اهم. أيوه. اهم. اهم.
مع إن أنا ضدّها في مُعظَم الحاجات يعني، بس آآ باحس إن هي برضه، لأ أنت ل الشخص ده واحد بيتعَب طُول السّنَة، ممكن يكون بيتمرّن بي بي بحرفيًا بيعمل زي آآ إن هو ينشِّف جسمه بال بالمصري يعني أو إن هو يحبِس مَيّة بالجسم، ف فأنت شايف إيه مثلًا في المعلومات دي كلّها، إيه ال أدَق حاجة بالنسبة للرياضات اللي هو الناس ممكن بتس تعمل حاجة عكْس صحّتها وهي المفروض إن هي ممكن تلتزِم فعلًا بالرياضة؟
إمم. اهم، أيوه. يعني الخُلاصة أنا شايف إن الواحد على الأقل يحافظ على الأكل الصحّي آآ، يحافظ على شُرب الماء ب بشكْل معتدِل، أ يحافظ على النوم ال الصحّي اللي هو ما يسهَرش بالليل، ينام بدري، يصحى بالنهار، يحافظ على ممارسة الرياضة وإن قلَّت، حتى وإن كان شوية مشي، يحافظ حتى لو هيعمل تمارين في البيت، الحاجات دي كلّها إذا التزمنا بها أعتقد إن الواحد مش هيبقى عنده بعد كده عواقب أبدًا ليها علاقة إن هو يبقى مهمِل في صحّته.
ماشي. شكرًا جدًا ليك علي المعلومات.